Oo.
Tapos tapos nga first first nila nag-gym, first nilang dalawa. Tapos tinuruan ko ng maraming ano workouts. Sinabihan ko na mag-work, mag-stretching muna kayo, ha, 'wag niyong kalimutan talaga na mag-stetching. Tapos nag-stretching naman sila. <clears throat> Tapos tinuruan ko sila ng mga workout. Eh, dapat hindi pala 'yun na ano hindi pala dapat marami 'yung tinuro ko sa kanila kahit kasi 'yung tinuro ko, eh.
Oo. Ayaw? Ah, nag-stretching.
Ano mga program talaga para sa mga bago. <clears throat> Eh, sila pinilit pa nila ako na gusto pa daw nilang mag-ano magdagdag ng workout. Eh, ayun kinabukasan, eh, hindi na bumalik kasi 'yun nga, masakit na 'yung mga katawan. <chuckles>
Oo. Ah, nabugbog.
Tsaka nag-kuwan pa, nag anong tawag do'n, nag naghilanat pa 'yung sila.
Ayun lang. Ayun lang, maganda talaga na stretching muna, 'no? Kaya huwag biglain, di ba?
Oo, nga kung mga tama talaga dapat stretching.
Ayan siguro kung nagpa ah ah, nabigla rin ako ng una, eh, kaya ko huminto, eh. Siguro umpisahan ko na lang ulit 'yung mga sinabi mo, marami akong natutunan sa'yo. At maraming salamat.
Oo nga, oo nga. Ako din, ako din, maraming salamat din sa mga ano mo.
Ayan.
Mga tanong at sa mga ibinahagi mong karanasan.
Oo. Oo, uumpisahan ko na 'yung pagge-gym.
Sa'yong punto. Oo, try mo kumbaga mas lalo ka pang ano diyan.
Oh, sumarap talagang sumarap.
Oo, di ba? Para, 'yun na at ano, maraming salamat, ah.
<laughs> Maraming salamat.
Paalam.

Walang update ang mga haters natin. <laughs> Joke lang.
Oo, huwag mo na iisipin. Oo. Totoo. 'Yung mga haters 'yan hanggang hate lang sila, pero tayong, ah sa totoong satisfied tayo sa sarili natin. Ako nga eh madalas akong mag ah, tawag dito, mag-promote ng skincare ko, then ayan, natutuwa naman ako kasi maraming nauuto. <chuckles> Siyempre may komisyon yan 'di ba 'pag nakabenta ka, ayan. Ah, tapos iyon, paano ano 'yung mga pinaka-gusto mo sa paggawa ng libangan na ito? Bakit na paborito mo 'yung pag-gi-gym?
Oo nga, oo nga. Tama, tama. Hmm. <laughs> Oo, tama, tama, tama. Eh 'yun nga eh, pinakagusto ko talaga eh 'yung ano may kasama akong mga tropa ko nag-gi-gym kasi mas masaya.
Ah, oo, may kulitan 'di ba.
'Di ba. Oo 'tsaka ano pa, 'tsaka mas may nakikilala akong mga bagong kaibigan, na katulad ko rin na 'yung gusto nila pareho kami ng goal 'di ba gumanda 'yung katawan 'tsaka maging healthy. Kumbaga nakakarelate kami sa isa't-isa, kaya isa din 'yun sa nagustuhan ko talaga. Kumbaga may lalo na 'yung mga matagal na eh, nagpapaturo ako sakanila. Kumbaga parang may nag-ga-guide ba, oo. Matutulong sa ano 'yung pagturo sa pagkain, o 'yung kakainin.
Oo. Oo. Totoo. Ganda naman. Oo, mga expert na. Totoo. 'Di ba may oo. 'Di ba may mga coach na may bayad?
Yung program.

Magandang uma hapon.
Magandang hapon din.
Oo. Ayan, na maulan pa rin ba diyan sa inyo?
Ah, oo. Ang lakas, sobra.
Oo, um, parang tag-ulan na, di ba? Ang bilis na da dapat.
Oo nga. Parang may nakita ko nga sa balita, eh, parang may paparating na bagyo dito sa lugar namin.
Ayan, di ba kung sobrang init, siyempre sobrang tag-ulan. Asahanan natin na tuloy-tuloy 'yan. Ingat na lang kayo palagi. At ito, ah, tanong ko lang, ano kaya yung paborito mong libangan? May libangan ka ba? At bakit?
Oo. Oo nga eh. Ah, ano, marami. Marami, marami. Eh, yung libangan ko, eh, ano, eh, paggi-gym.
Ano 'yon? Oh, oo nga. Nabanggit mo 'yon kanina.
Mm. Oo, kasi yun nga, nakakapagpawala siya ng stress. Tsaka siyempre, unti-unting gumaganda yung katawan kasi lalong-lalo na kapag matagal na.
Oo. Totoo. Ta's sumasarap, di ba? Totoo 'yan.
Oo. <chuckles> Oo, tama-tama kumbaga
Totoo.
Kumbaga, nakakakuha ka ng ano
Dagdag appeal, di ba?
So, nadadagan nadagdagan pa yung mga ano mo, mga contacts kapag maganda na yung ano mo, katawan mo. <laughs> <laughs> So, ikaw ba?
Oo. Maraming lalapit, di ba? Nandiyan na 'yan. Ah, sa'kin naman, siguro yung libangan ko is, ah, self-care. Ah, may ah, mahilig akong, ah, mag-ayos sa sarili, ah
Mm.